كنت حابة أعرف منك يعني، آآ بما إن الموضوع بيبقى صعب جدًا خِ خُصوصًا لمّا تكون مسؤول عن أولاد، إنك ت تحميهم وفي نفس الوقت تديهم حريتهم. باحس إن كتير من الآباء بيبقى صعب عليهم جدًا إن هم يوازنوا ما بين النقطتين دول. فكنت عايزة أعرف منك، أنت إزاي بتوازن بين حمايتك ليهم وإنك تمنحهم الحرية؟
والله الحقيقة الموضوع صعب جدًا، خاصةً إن أنا عندي الأولاد يعني في سِن المراهقة، وهو ممكن يكون سِن خطر شوية، أفعالهم على طول مُتهورة، بيحبوا السرعة، يعني أنا مش عايز أقول لِك موقف حصل مع ابني، يعني خلّاني نايم في يوم، وخد العربية وجِري بيها. جِري، يعني خلّاني نايم كده وخد العربية ودوَّرها وجِري بيها، من غ من غير ما أنا أعرف.
من غير ما يستأذن والّا أنت طب هو بيعرف يسوق وكده؟ آه.
ولا أي حاجة، هو بيعرف يسوق بس مُتهور، مُتهور في السواقة.
آه. طب وسِنه كان يعني سِنه سِن للسواقة والّا لسه؟
سِن مراهقة، في في في تانية إعدادي، سِن مراهقة.
آه، أيوه.
ف ف ف فالولد خلّاني نايم وخد منّي مفتاح العربية وكده، فمش عايز أقول لِك إن هو كان يومها كان هيعمل مصيبة بالعربية، كان هيخبَط حد يعني و وخبَط في عربية حد وعمل مشكلة كبيرة و والناس عملِت معانا مشكلة وخناقة وحوار وكده.ف فبعد ما الموضوع خلِص المهم أنا لميت الموضوع يعني وراضيت الناس و في ناس يعني راضيتهم بالفلوس وكده وحقكم عل لأن فعلًا الواد كان غلطان، كسَر لواحد فانوس عربية. آآ فحقك علينا يا باشا ومش ع آه معاكِ.
طيب و آه، ماشي طب أنت راضيت الناس وحليت الموضوع، لكن لمّا رجِعت بقى واتعاملت مع ابنك، عملت إيه في موقف زي دَوَّة؟